Olha, eu vou falar que que jazz, bossa nova, e eu vou falar que é um, ah ah ah, agora você a agora você me pegou mesmo. Deixa eu pensar aqui, ah, mais um ja jazz, bossa nova, e eu vou falar que um um pop mais relaxante, né. Tem uma tem uma m eu não sei se já escutou, tem uma mulher chamada Liana Flores, eh, ela é muito dedicada, ela toca o o vi eh, violão não. Violão ou ai, esqueci o nome do instrumento agora, que é é violão, e não, violão não, meu Deus do céu. Bom, e enfim, ela toca ela to <laughs> guitarra não, é a é é um vi um violão mesmo, e ela faz um coral lá, com a voz dela mesmo, então ela fa ela faz a música com com com tudo que ela tem, né. Eh, ela faz sozinha o e pelo que eu sai mas, bom, mas enfim. A música dela é muito boa, eu gosto demais, então seria esse pop mais Indie mesmo, mais, eh, pois é, jazz, eh eh, pop Indie e bossa nova, eu gosto muito de bossa nova.
<laughs> Mais umzinho, mais umzinho. Ah, não. Guitarra, não, guita <laughs> Uhum. Ah. Aham. Legal. E tem algum estilo que você não goste que, por exemplo, é proibido na sua playlist?
<chuckles> Funk, eu o eu não tenho esse funk. <laughs> Eu não gosto de funk. Isso, pois é, eu não gos assim, eu até posso eh, é ok, eu estou ok, eh, dá pra escutar, mas eu não gosto muito mesmo.
Ah, <laughs> sim. O funk carioca, assim, não, né? É. Sim, você não gosta do ritmo ou da letra, ou dos 2? <chuckles>